Ừ, đúng rồi, thì nó có mấy đoạn hù, tại vì nó, giống như, kiểu là, ờ, nó tạo ra hiệu ứng giả vậy đó, để cho người ta tin là là do, ừm, do cái gì đó chứ hông phải là do người làm, ừm.
Ờ, ờ. À, vậy hả? Ồ, wow. À há? À, vậy hả? Wow. Ê, mà bà coi phim đó bà thấy là, ừm, diễn ôi được hả? Ô kê, tui hông tui hông sợ đâu nha, tui tui sẽ mắt nhắm, mắt mở và coi thôi, chứ chứ hông có <laughs> à, mà bà thấy coi phim đó là, kiểu, giống như nhân nhân vật chính á, đóng có đạt hông? Kiểu, giống như là, Đinh Ngọc Diệp với lại ai, ờ, đóng nhân vật chính? À, đạt hả? Ừm, kiểu, giống như là à.
Ừ, có có mấy đoạn hù nha. Sợ đó. À, vậy hả? Ô kê. <laughs> Ờ, nhưng mà Đạt. Ờ, đạt nha, đạt nha, Thám tử Kiên, ờ, Thám tử Kiên đóng đạt nha, ờ, ơ, Đinh Ngọc Diệp thì cũng được được thôi.
Ồ, wow, wow, là ai ai cũng đóng đóng tốt hết luôn á bà? Ừm.
Tức là Đinh Ngọc Diệp là, theo kiểu là, ờ, cái cái vai đó là viết cho bả rồi, chứ cũng hông phải là bả phải sắm cái vai đó, nên là thành ra nó nó nó đạt theo, kiểu là là, đo ni đóng giày á, ờ, theo kiểu là, ờ, tôi chọn cái người đó rồi, ừ, nên là tôi biết chắc chắn rồi đó.
Ờ. Ờ, ờ. Ồ, vậy hả? À. Ồ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, wow, vậy tức là rõ ràng là người diễn viên rất là quan trọng, đúng hông? Kiểu, giống như là là diễn viên mà diễn dở là cái bộ phim nó cũng dở theo, đúng hông bà? À, ừm, ờ.
Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Nhưng mà cốt truyện tôi nghĩ cốt truyện quan trọng nhất nha bà, cái cốt truyện mà nó phi logic một cái là nó chớt quớt liền, cái cốt truyện nó phải rất là logic, nó phải rất là liền mạch, nó phải hợp lý.
Ờ, cốt truyện quan trọng hả? À. Ờ, đúng ha, chính xác ha, cái đúng ha, ôi, cái cốt truyện là là là nhờ cái ông Victor Vũ á, đúng hông? Là là ổng ổng sáng tạo, đúng hông? Wow, wow, công nhận là hên quá là Việt Nam mình có những cái cái nhân tài đạo diễn như vậy bạn ha? Ừm. <sniffs> Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Chứ bà mà coi bộ phim Ừm. Chứ bà coi bộ phim phi logic là bà thấy nó chớt quớt liền, dù diễn viên diễn hay cỡ nào cũng hông cứu được, không cứu được.
À. À, chính xác ha? Chính xác ha? Chắc là bà là người sống theo lý trí á, nên ờ, ồ, hình ảnh hả? Hình ảnh là cụ thể như thế nào? Kiểu, giống như quảng quang cảnh á hả hay là sao?
Ừm, mà bộ phim này nó được cái hình ảnh nữa. Ừm. Được cái hình ảnh đẹp.

Đúng rồi, những cái bộ phim vô tri giống bà, đúng hông? <laughs> Là là là là coi đi coi lại nhiều lần, đúng hông? Ờ, đúng rồi ha. Ừm, ưm hừm. À, vậy hả? <laughs> Ê, nhưng mà bà ồ, đúng ha, cái bộ phim đó là gắn liền với tuổi thơ của nhiều đứa, đúng hông bà? Là, kiểu giống như là, ai cũng phải coi cái bộ phim đó và nghe những cái tiếng nhạc đặc trưng ha. Ừm. Nghe những cái ừ, đúng rồi, nhưng vô mặc dù nó vô lý, đúng hông? Nghe bà nói bà là một con người rất là lý trí, đúng hông? Nghe nhưng mà coi phim hoạt hình đó là ờ, ờ, ừm.
Ừ, đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừ, kiểu, giải trí lắm bà. <laughs> Còn như tại stress dữ lắm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Kiểu coi hoài hông chán luôn á. <laughs> Ừm, ừm. Nhưng mà nó gọi là, sao? Nó làm cho những cái cái vô cùng không logic trở nên rất logic, bà thấy hông?
Ừm. <laughs> Chính xác, chính xác ha, hoàn toàn đồng ý với bà luôn. Kiểu giống như là mấy cái co mấy cái cảnh mà con mèo mà nó bị gấp khúc gấp, khúc xong rồi bị bể rồi bị gì này nọ, đúng hông?
Nó vô cùng hợp lý luôn. Ờ, ừ, ừ. Ờ, đó, đó, vậy mà nó vẫn, ơ, ráp lại được, kiểu
Yeah. Ừ, đúng rồi ha. Ê, mà bà có biết là cái phim Tom and Jerry á tự nhiên bây giờ người ta cải cách thành bản người đóng hông? Bà bà có biết là là hầu như mấy cái phim hoạt hình bây giờ là đã bị cải cách thành bản người đóng rồi hông? Ừm, à, kiểu giống như là là ừ, người đóng nhưng mà, kiểu, giống như là nó giữ vững nó vẫn giữ cái nhân vật Tom and Jerry là hoạt hình nha. Nhưng mà nó lồng giữa cái cảnh người thiệt, nó lồng vô cái cảnh là người xung quanh là người thiệt hết. Đó, vậy đó, vậy đó. Ừ, nên chi là rất là lạ. Ừ, rất là lạ luôn á. Ừm, ừm, nên chi là bữa nào bà kiếm thử bà coi thật ra là tôi hông có thích lắm, tại vì tôi coi một khúc, một khúc à, tôi cảm thấy nó nó nó hơi lạ. Kiểu, giống như nhân vật hoạt hình mà mà lại lòng vô cái cảnh người thiệt và và và đạo diễn thì làm ừ, đúng rồi. Nên chi là thì nói chung là nói cho bà biết thôi chứ chứ thật ra là coi hông có hay đâu. À, vậy á, vậy đó. Ừm, hôm nay cảm ơn bà nhé. Ờ, đúng rồi chính xác, chính xác. Ừm hưm.
Ừm. Ủa? Là sao? Là sao? Người đóng là sao? Ừm. Ừm. À! Vậy á? Ờ. Gì tui thấy kỳ. Ờ. Ờ, bà coi thử rồi hả, hay hông? Hay hông? Ừm. Kỳ cục, ừm. Ừ. À, ê, tui hông thích lộn xộn vậy đâu. Ô kê. Ờ, ô kê, ô kê. Yeah, cảm ơn những cái thông tin của bà nhé, những bộ phim rất là hay và nó luôn tạo cho mình, ờ, vừa cảm thấy yêu đời hơn đúng hông? <laughs> Vui vẻ hơn.
Đúng rồi, nên chi là tui phải cho tui tranh thủ đi coi cái phim Thám Tử Kiên hông thôi là là nó hết. Ừm. Ô kê, ô kê. Cảm ơn bà ha. Ô kê, bye bye, chúc bà coi vui vẻ, bye bye.
Ừm, yeah, nên coi nha, nên coi. À, chúc bà coi vui vẻ nha. Ô kê, bye bye, bye bye.

Đúng rồi, cái cảnh miền núi phía Bắc cực đẹp, mê hồn luôn.
Ừm. Ồ. Trời, nghe bà nói, a ồ, vậy hả, nghe bà nói đã về Việt Nam mình cũng có nhiều cảnh nó dựng phim hay dữ ta. Wow. Ừm, ừm.
Long lanh. Ừ. Đúng rồi, phải y như đi du lịch vậy. Đẹp lắm, đẹp dã man luôn. Ừ.
Trời, đi du lịch vậy á hả? Trời ơi. Ê, mà bà có thấy là cái ông quay phim quan trọng hông? Kiểu giống như mà ổng hông quay đẹp rồi làm sao mà cái cái cảnh nó đẹp được, đúng hông bà? Ừm.
Tui nghĩ là cả một ekip á, không thể từ ông quay phim được, ekip nó phải dựng lên cảnh giả mà, tại nó làm cái cái thời xưa chứ đâu phải là thời nay đâu, là nó phải dựng cảnh giả.
À. À, vậy hả? À! À, vậy hả? Ồ, đúng rồi thì ồ, dựng cảnh giả luôn hả, kiểu, giống như mấy cái căn nhà mà mà thấy trong cái trailer là, kiểu, giống như, được dựng lên, xây lên không á hả? Ôi, công phu thế nhỉ, công phu thế nhỉ! Trời ơi, tốn biết bao nhiêu tiền hổng biết lấy lại vốn chưa trời. Ừm, ừm. <sniffs> Hông biết là là ừm hứm. Wow, công nhận là là
Ừm. Ừ. Đúng rồi, nó dựng cả một cái làng luôn đó bà. Ừ. Nó dựng một cả làng. Ừ. Nó dựng cả một cái làng mà. Ừ. Ừ. Nhưng mà có bộ phim nào bà coi đi coi lại hông? Kiểu
Á, bộ phim coi đi coi lại hả là là tui chỉ có cái bộ phim mà hồi nãy tui nói với bà đó là cái phim mà xe đua đó, ừ, đúng rồi, xe đua cái "Lightning McQueen" á, ờ, là là tui thích cái bộ phim đó. Ừ, tại tui coi tui hay coi đi coi lại cái phim đó hoài à, với lại, ơm, phim, a, bà biết có con phim mà con chuột đầu bếp hông?
Ờ. À, yêu sao, đúng hông? À, xe đua. À, ô kê. Ừ, sao bà thích vậy? <laughs> Ừm. À, tui biết, tui biết. Biết, biết, biết phim đó.
Con chuột mà là ừ, con chuột mà đầu bếp mà nằm nằm trong cái cái, a, mũ của cái chàng trai trẻ đó đó. Ừ, đúng rồi. À, đúng rồi đó, là tui thích tui thích cái phim đó tại, biết sao hông? Tui thấy nó nấu đồ ăn ngon quá, nên chi là là tui phải coi lại rất là nhiều lần. Đúng rồi, đúng rồi. <clears throat>
Năm sao đúng không, "Nhà Hàng Năm Sao." Ừ. À, vậy hả? Bà biết phim gì mà tui coi đi coi lại nhiều lần hông?
Phim gì, phim gì? Bà kể tui nghe coi nào. <chuckles>
Tom và Jerry. <chuckles> Tom và Jerry. <chuckles>